А расскажи, где в доме тебе, вот, уютнее всего. Ну и почему?
А, знаешь, на самом деле у меня есть две такие любимые комнаты. Это зал.
Так.
А вот. И, а, моя спальня. Вот такие две мои самые-самые. А, да, да, да, гостиная, потому что а, да, да, она соединена, поэтому всё-таки, можно сказать, даже как три комнаты, но так как она соединена, я называю всё-таки залом, а, вот. Поэтому это такие.
Мгм. Э, зал- ты имеешь в виду гостиная, да? Она с кухней вместе? Мгм. А где именно, ну то есть это довольно-таки большое пространство, да? Вот, э, какой именно уголок для тебя уютнее всего там?
А, мне очень нравится уголок, где у нас стоит диван. Напротив стоит телевизор, который мы, кстати, практически вообще не смотрим, поэтому он там так стоит для, для декора, вот. А, и мне по этой причине, что часто, когда какие-то праздники, например, там или особые события, но вот даже сейчас очень актуально, будет Новый год. А, мы ставим там ёлку, то есть какие-то новогодние всякие украшения. Они вот располагаются именно в этом уголке, и поэтому я и так, в принципе, люблю этот угол. А тут ещё и такие, знаешь, как бы дополняются всякие де декорации. Поэтому
Мгм. Мгм. М, да. Да, а огонёчки вы развешиваете? М.
да-да, у нас вот вообще по всей квартире, как бы, они висят, вот где окна. А, мы там их фиксируем. А вот, в зале.
Мгм. Они, э, шторкой или, э, в горизонтальном таком положении?
А, ну они получается верхняя часть идёт, как горизонтальная, а потом они такой шторкой, как дождик, он по-моему, называется, вот. Они так по всему периметру. И я очень, вообще, люблю это время, потому что, а, потом, как бы, можно так вечером приглушённый свет сделать, включить эти огоньки и так в этом уголке на диванчике просто там попить какой-нибудь горячий шоколад. Поэтому, знаешь, такой уют сразу возрастает.
Ага. Да, а как вот, э, тебе уютней, э, когда какой свет, э, включён?
Я люблю такой, знаешь, приглушенный. Я, вообще, как-то, в принципе, всегда, даже вот с самого детства, любила такие приглушенные а, как бы, а, приглушенный свет. И мне нравится, когда он холодного оттенка. То есть, вот есть такие жёлтые, как бы, прям, лампы. Э, мне как-то так неуютно, как-то вот ну, не моё. То есть, я прям очень реагирую на это сразу, и поэтому у нас везде висят такие как бы холодные оттенки. Они мне в принципе нравятся, ну, и как-то создает мне такую <chuckles> классную атмосферу.
Мгм. Да. То есть, для тебя вот этот холодный н ц э, свет не влияет на холодное настроение, да? Для тебя это по-другому дейст
Нет нет нет нет нет, вообще. М-м, никогда такого не было. Я знаешь всегда об этом думала, ведь он же вроде как холодный, да, называется. Почему он тогда, а, никак не влияет на вот этот вот, типа холод такой? Нет, вообще никогда не было. И более того, вот эти огонечки они же тоже есть, а, разных, э, оттенков. Там холодные, и теплые
Мгм. Ну да. Да, да тоже самое, тёплый оттенок холодный.
да, и разные они есть, которые там потом переливаются, там всеми цветами радуги. Вот, у меня это тоже холодные оттенки, поэтому я так просто уже как бы, наверно, как будто бы просто так зафиксирована на этом, и я сразу знаю что, вот, холодный- это именно тот который мне понравится.
Мгм. Мгм. А что ты любишь, э, делать, вот в своем, э, самом любимом месте уютном?
А, так, ну, иногда я люблю там, просто сесть и как бы поработать за ноутбуком. То есть, для меня это как-то, а, н не составляет проблемы, несмотря на то, что может быть там как бы нет стола. А, если я там просто сяду, там почту проверить и, в принципе, какие-то задачи выполнить, поэтому мне нравится так под пледом, а, как бы, поработать. Очень люблю читать. Вот. Особенно такое мое любимое занятие тоже, потому что очень комфортно, так как-то особенно со всеми этими декорациями на виде создается сразу такая классная атмосфера. А, вот. Да, и часто просто, любим с мужем, там сесть на диван, о чём-то поговорить. М, как-то нам так нравится. Приятно проводить время за общением.
Мгм. Мгм. Ну тебе больше нравится там одной проводить время, там в какой-то работе, да, там, или в своих мыслях, или, вот, э, с кем-то за разговором, там с мужем или с друзьями с какой-то компанией?
А, я думаю, что, знаешь, наверно, а, у меня такой баланс между этими, а, между этим времяпровождением, поскольку я, например, утром я очень люблю одна, такой размеренной, как бы, чтобы вот спокойно, там, сесть, поработать, чтоб меня никто не отвлекал. А когда, конечно, это уже там вечер, то есть такое более расслабленное время, то я как-то не очень люблю находиться одна, мне надо, чтобы, там, с кем-то поговорить, рассказать, спросить, там, как прошёл день. Поэтому, а, в этом случае люблю, чтобы был кто-то рядом.
Мгм. Мгм. А, э, чем сопровождается вот, э, ещё вот ты сказала за чашку какао, э, что ещё ты любишь вот именно в своё время, в своём месте делать?
Мгм. А, смотри, очень редко, очень редко такое бывает, как бы мы телевизор не смотрим вообще. Вот как я уже говорила, у нас там стоит так, а, ну потому что это как место
Мгм. А по почему, вам некогда просто или вам не нравится?
А, ну нет к этому какой-то привычки. Я еще когда вот училась, помню, не было возможности, э, смотреть телевизор, потому что ты живёшь, там, в общежитии, у тебя, а, нет телевизора. То есть у меня как-то я вообще настолько от этого отвыкла, что, э, м, как-то, ну вот, у меня нет потребности в телевизоре. То есть мне, по большому счету, если его нет дома, э, я, наверно, и не замечу. Только замечу как бы дырку такую в пространстве, что чего-то не хватает. Ну так, чтобы
Мгм, мгм. Мгм. Был чёрный экран на стене, э, и потом, э, исчез. <chuckles>
Да, да, да, да. То есть ничего такого, что типа: "Ах, где-то мой телевизор? Что делать, куда время?"- там вообще такого нет. И вот у нас очень редко бывает такое, что мы, там, по вечерам Ну какой-нибудь нашумевший, может быть, сериал или, там, фильм, все говорят, и мы так: "Ну, давай посмотрим?" "Ну давай посмотрим". Вот. Мы садимся и, знаешь, у нас вот мы заметили, м, так смешно рассказывали друзьям, какой-нибудь, например, там, а, 8-ми, а, серийный сериал, да, то есть, по большому счету, ну его можно быстро посмотреть, там, по 40 минут серии. У нас это затянулось на два, а то и на три месяца, потому что мы так включали вечером, а, смотрели там Да, да, да. Вообще смотрели какую-то часть, потом начинали о чём-то говорить. Эта часть там и сама себе. Естественно, мы там что-то, может, пересматривали, и у нас вот эти вот сериалы некоторые мы так и не досмотрели. Поэтому, м, как-то мы любим так, ну, может может, что-то такое вот, а, м, как-то, а, исследовательское посмотреть вместе, там какие-то такие вот открытия. Да, такое бывает, но так, чтобы мы были такими вот зависимыми от телевизора, нет, такого, м, как-то ну, вот не не про нас это.
Мгм. Ох. По 20 минут серии, с. Мгм. Слушай, я тебе могу подсказать, как его можно использовать, вот, ф как раз в таком случае, когда вы н его не смотрите особо.
Так.
Можно включать на "Ютубе" в видео горящего камина.
Вот, э, кстати, хотела тебе сказать, что еще вторая, а, часть, когда мы его используем, когда к нам приходят гости, мы включаем музыку с этим вот горящим камином, чтобы он у нас так на типа как настоя ну, как настоящий, понятно, что не настоящий. Да, атмосферу создает. И вот мы так включаем, и он у нас там иногда бывает А, ну, как бы играет такая музыка тоже тихая такая, сопровождает разговор какой-нибудь, чтобы создавать уют. Потому что к нам гости довольно-таки часто приходят. Вот, ну, естественно, конечно, сейчас дети очень так зависимы от всяких этих гаджетов. Если там приходят, а, гости с детьми, то мы включаем телевизор, если ребенок там мультик какой-то хочет, да, вот в этом случае мы, наверное, <chuckles> используем телевизор. Вот.
Мгм. Ну да, ну просто, э, атмосферу помогал создавать. Мгм. Ну, получается, что ты говоришь только когда гости, э, включаете там видео с камином. Тебе самой не хочется это там каждый вечер, например, видеть, э, слушать вот это потрескивание, не знаю, там, э, одновременно зажечь ещё какую-нибудь свечу с хвойным ароматом. Ну, чтобы для себя создать эту атмосферу. Тебе это н не создаёт для тебя уют дополнительный?
Да. А мгм. У меня свечи всегда, вот даже, э, сегодня утром, а, я сразу как бы зажгла свечи, потому что мне нравятся там особенно те, которые там аромат какой-то сразу как бы, э, насыщает ароматом. Вот, а, опять-таки про тсь про камин, возможно, вот сейчас ты сказала. Я так даже и задумалась, но, честно говоря, а, у меня вот этой вот нету, м, нет вообще-то воспоминания про телевизор. То есть он у меня как будто стоит, и я как-то даже об этом и не задумывалась, честно говоря. Но, возможно, это, кстати, такая, а, заметочка, чтобы создать еще больше, а, уюта. Я просто, наверное, об этом не думала никогда, поскольку он для меня такая второстепенная вещь, э, вообще в целом.
Мгм. Мгм. Да. Я просто, п полностью тебя понимаю. Потому что примерно вот в такой же ситуации нахожусь и также отношусь к телевизору. И вот для меня ценность- это вот тоже такая вот, знаешь, спокойная музыка, там может скрипочка. Ну, когда, э, рождественские праздники и новогодние, то какая-то рождественская музыка. И вот этот камин, а, вот для меня это прям +100 к атмосфере.
Ага. <chuckles> Мгм. <chuckles> Обязательно попробую.
Слушай, а вот в спальне, ты сказала, что спальню ещё любишь. Э, чем, э, там тебе нравится?
Да. А, ну во-первых, так, как, например, организован комод. То есть вот, я очень люблю сидеть, у нас так развешаны фотографии. А, мне очень нравится это место, потому что я его оформляла с таким очень большим большим желанием, с огромной любовью. То есть у нас такая как гирлянда из фотографий висит. Я периодически их меняю, поэтому это тоже создает мне такой дополнительный комфорт, уют. А, вот. А, очень люблю, например, а, раскладывать там, а, бижутерию. Я тоже всё это в таком у меня определенном порядке, поэтому мне просто нравится вот это вот сам процесс. И в принципе, так как эти вещи располагаются у меня, а, в моей спальне, а, соответственно эта комната уже автоматически становится такой для меня любимой. Потому что в принципе я здесь занимаюсь, а, то чем я люблю. Вот всяким этим, а, там, а, вещи раскладывать какие-то там, бижутерию- мне это нравится. Вот.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А у тебя связано вот, э, выбор, э, места, в которой вот, допустим, сегодня, где ты проведёшь, э, своё любимое время, связано ли как-то это с твоими эмоциями?
А, да, конечно, то есть, э, безусловно, я и там, и там чувствую себя очень спокойно, но я вообще в целом у себя дома чувствую себя очень спокойно, потому что мне очень комфортно. Я знаю, что каждый уголок, даже какие-то вообще такие, знаешь, мелкие детали, они, а, созданы нами, то есть они там продуманы. Это не просто так, как, например, приходишь и думаешь: "Ой, не знаю там, мне надо купить, э, ну, к примеру, там, полку для обуви, куплю вообще какую-то первую". У нас это, например, не так. Мы, э, с мужем всегда выбираем что-то, продумываем: подходит, не подходит, посмотрим еще. То есть я в целом везде себя чувствую очень комфортно. Вот.
Мгм. Мгм. Ну, а если вот, например, э, ну, эмоции в контексте том, что, например, когда тебе грустно, тебе больше, м, нравится проводить время там, в гостиной, э, там вот тебе больше нравится атмосфера, а когда тебе там хочется, там не знаю, помечтать, расслабиться, тогда больше в спальне. Вот есть какое-то разделение по эмоциям?
Мгм. Ага. Ты знаешь, вот я, честно говоря, никогда не задумывалась, но сейчас так буквально за пару секунд подумала, что так проанализировала, наверно, когда мне грустно, я люблю всё-таки в спальне быть, потому что, может быть, это полежать, там подумать, э, как-то проанализировать ситуацию. А когда мне так, э, спокойно, уютно, то есть, ну, н не грустное настроение, назовем его так, то я всё-таки нахожусь в гостиной. Э, вот. Но, естественно, там занимаюсь всякими делами, учитывая, что у нас они, э, совмещенные с кухней, эти 2 помещения, то там можно и готовить, там вот как бы всё вместе.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. А есть у тебя какая-то ассоциация вот какого-то предмета, э, с каким-то, э, эпизодом в детстве? Ну, например, там, не знаю, там, торшер такой же, как был у бабушки, и вот поэтому ты вот себя уютно рядом с ним чувствуем, п чувствуешь, потому что он тебя возвращает вот как бы в воспоминания в детство.
Мгм. А, знаешь, вот именно так, чтобы какой-то вещи, наверное, нет. Такой нет, но у меня есть фотографии, которые стоят, естественно, там с моей семьей. А вот, поэтому они мне очень так всегда, я как з особенно когда в любом случае ты в гостиной бываешь каждый день, да, наверно, любой человек бывает, вот. Поэтому ты проходишь, видишь, э, что вот как бы это фотография, сразу вспоминаешь момент, сразу как-то, ну, думаешь понятно, что ты в целом всегда там о семье постоянно думаешь, но этот момент- это такой особенный, как-то такой визуальный.
Ну да, да. Мгм. Ну да, просто такой 1 взгляд, да и сразу ассоциации какие-то возникают.
Да, о э, да. И на стене, например, у нас висят картины, которые когда-то висели, э, в комнате моего мужа, когда он был ребенком. Вот, поэтому да, да, да. У него, например, это вот особенно вызывает такую прям Он может там наск начать рассказывать про эти картины очень много, там когда, что, как, обрати внимание там на эту деталь. Поэтому, э, вот для него это, конечно, ну как бы такая часть, которая из его детства перешла уже, э, в нашу семью. Это очень ценно, и я вообще всегда очень этому рада, что вот есть такая как бы связь между временами.
Ух ты! Классно! Да, это классно. А что бы ты могла, э, посоветовать вот человеку, который хочет как-то быстро и недорого, но создать вот уют в в доме там или в каком-то, э, какой-то комнате, или хотя бы какой-то уголок?
А именно чтобы быстро и недорого, да? Чтобы вот эти 2 <chuckles>
Да, чтоб вот такие маленькие хитрости, какие использовать.
Слушай, на самом деле, мне кажется, что тут нужно, а, больше отталкиваться от своего собственного мнения. То есть, если для человека, а, нужно, вот как ты говоришь, быстро и недорого, то, естественно, нужно, а, смотреть, что по твоим возможностям. То есть это очень глупо, когда ты хочешь и быстро, да еще и недорого, но смотреть каких-то там, ам, не знаю, какие-то предметы в каких-то очень дорогих магазинах. Как-то я думаю, что нужно всё-таки уметь сопоставлять свои возможностями со своими э, свои возможности со своими желаниями и отталкиваться вот конкретно, первый шаг, от этого. Или же всё-таки сделать такое размышление, что, а если я всё-таки подожду, пусть это будет не быстро, а заработаю там на какую-то, не знаю, на какой-то предмет. Ну, многие же вот, а, там, например, помешаны в каких-то, например, дорогих зеркалах, к примеру. А, там подожду какое-то время, но куплю лучше деталь, например, там дороже, и, а, пускай это будет как бы дольше, но я буду любить, эт э, как бы мне это будет нравится больше. Если всё-таки нет, то смотреть, что конкретно по твоим возможностям, и уметь находить даже самое классное, а, в каких-то даже простых вещах.
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Ну, что это может быть, например? Ну, подушки там, это же недорого там, не знаю, свечи, да.
Ну, вот. А, ну, например, можно уют, да, создавать, вот свечи, например, купить, возможно, какие-то ново праздники у чаще вешать какие-то аксессуары, чтобы создавать уют. Если, наоборот, не нравится, то пытаться сделать такое минималистичное пространство, вот. Какие-то подушки, например, ну, шторы повесить, скатерти, например, мы там все кушаем, обедаем. Да, плед можно поставить. То есть, ну, это, в зависимости, что нравится человеку.
Мгм. Пледик. Цветок, возможно, какой-то, да? Мгм. Мгм. Ну да, действительно, это это на самом деле недорогие вещи, и можно, э, вот, прибегая к таким вот маленьким хитростям, сделать, э, любой уголок, э, уютным, приятным, комфортным и тёплым для себя. Слушай, спасибо тебе большое, что поделилась, э, своим уютом, рассказала, было очень приятно услышать!
<chuckles> Да, конечно! Да. Спасибо большое за вопросы, было очень приятно! Пока.
Пока.